Y, para que te puedas sentir bien, y y te puedan aceptar dentro de la familia. Porque es importante, cuando 2 personas se unen, que la familia se conozcan entre ellos, y también, eh, puedan, eh, las familias respetar, la decisión de ustedes. De estar juntos, seguir adelante.
Sí, sí, totalmente. Y encuentro, súper valioso tus comentarios y tus observaciones, porque son son cosas que yo, ya había tenido en la mente. También siento que soy una persona muy empática. Y y hasta cierto punto, yo trataba de no no meterme, y no decir cosas que igual, y le podían doler, o o no sé, hacerla ver, que la verdad, había comportamientos que no estaban para nada bien. Pero pero ahora que me dices esto, y es una opinión un más imparcial. Porque, pues, obviamente, las personas que entienden esta esta esta situación, pues pues, dicen que: "Pues no, tienes que actuar enérgicamente, y decir que esto, y que esto, y que esto". Pero a veces, es un poquito difícil. Eh, ella, pues, como que tiene mucha consideración de de estas personas, porque sus padres la la tuvieron muy joven. Entonces, ellos fungieron como que con un rol, un poquito de papás. Sí, y y pues, ella dice que ya son personas de la tercera edad. Sí, sí, sí.
Sí. Ujú. Claro. De padres. Ujú. Sí, mm, esto suele suceder, porque a veces eh, los abuelos actúan como de padres, y sienten que sus nietos son como sus hijos. Y por eso es que muchas veces se meten, en lo que sería la decisión de de sus nietos, pero, también, eh, pierden como el hecho de de que tienen que respetarlos, en cuanto a las decisiones que ellos tomen. Y esto es importante, que ella lo hable con ellos, de manera respetuosa, tranquila, para que te acepten dentro de la familia, y así no tengas, eh, que pasar por esa incomodidad. Porque realmente, es como pasar incomodidades, sin sin a gusto, pues, entonces, eh, es muy bueno esta recomendación, ¿te parece?